Bạn ơi, mình có một cái vấn đề như thế này này, và dạo gần đây nha thực sự nó đang ảnh hưởng khá là nhiều đến cái cuộc sống của mình luôn ấy bạn ạ. Thì như là bạn đã biết ấy, thì con gái tụi mình rất là thích đi mua sắm ha, nhưng mà mình ấy, mình lại có một cái thói quen như là, kiểu, rất là thích đi mua sắm những cái ngày lễ mà, kiểu, nó sale đậm luôn nhá. Mà, kiểu, ví dụ nha, những cái ngày sale đôi của trên Shopee hay là Lazada hay là trên TikTok Shop đi, mình rất là yêu thích những cái ngày đó luôn, lúc đó thì giá thì rẻ các kiểu này. Và đặc biệt ấy, mình cảm giác như mình đang c có một cái thói quen xấu, đó chính là, kiểu như là, mình nhìn thấy ở trên những cái sàn thương mại điện tử đi, mình nhìn thấy những cái món đồ nào nó siêu rẻ luôn nha, đôi khi thì tầm khoảng từ 1.000 hay 10.000 thôi ấy, mà có khi ấy là những cái món đồ đó thực sự là mình còn chả cần dùng đến, nhưng mà bởi vì mình thấy nó rẻ quá nên là mình cứ mua bạn ạ. Mình mua rất là nhiều luôn, từ quần áo cho đến những cái đồ dùng ở trong nhà các kiểu này, và mình thấy rằng là đ điều đó nha, khiến cho mình cảm thấy nhà mình thì chất đống đồ ra luôn mà có khi những đồ đó còn chả dùng ấy. Mà có khi là mình mua nhiều đồ nó cũng thành một cái đồ nó có giá tiền rồi, vậy nên là tiền thì vẫn bị thâm hụt này, xong rồi là món đồ thì chả dùng, chất lượng thì yếu kém nha, nên là, đó, mình mình đang hơi bị khó khăn trong cái việc là làm cách nào này, có thể giúp mình ưu tiên cái chất lượng thay vì là số lượng khi mà mình đi mua sắm bạn nhỉ?
Sao nè? Ờ. Wow! Vậy luôn á hả? Ừm. À! Ồ, mình hiểu. Đúng rồi. Ồ Ồ! Vậy hả? Ừm, mình hiểu. Ờ. Ừm, mình hiểu. À. Ừm, thì đầu tiên đó là không có sao hết bởi vì những cái mà những cái ngày hội mua sắm như vậy được diễn ra là để kích cầu cho những cái người dùng như bạn mua sắm nhiều hơn, cho nên cái việc là bạn cảm thấy bị kích thích hay là bị thu hút bởi những cái ngày hội như vậy và nó khiến cho bạn mua nhiều hơn thì cũng hông có sao hết nè. Và ngày hôm nay thì, ừm, mình cũng ngồi lại để mà mình đó, mình giống như bạn nói là bạn mình thấy bạn, ờ, muốn tập trung vào chất lượng thay vì số lượng hơn là mình cũng đã biết, à, bạn là một cái người đã bắt đầu thay đổi dần rồi, cho nên hông sao hết ha. Rồi, ừm, mình có thể hỏi bạn một vài câu hỏi để mà mình có thể hiểu hơn về ờ cái tình trạng của bạn hay không? Để mà mình đưa ra được những cái hướng đi mà nó đúng nhất với bạn nè, thì hông biết là bạn có thoải mái trong việc trả lời câu hỏi không nha? Ôi.
Ừ. Đúng rồi này. Ừm. Ồ, được bạn nha. Ờ, được chứ, bạn cứ hỏi nha!
Ừm, vậy thì không biết là bạn sẽ thường mua những loại đồ nào nhất nè? Tại vì hồi nãy mình nghe là vừa có đồ gia dụng, vừa có mỹ phẩm, vừa có đồ, nhưng mà nếu mà nói đúng nhất đi thì bạn sẽ thường mua những cái loại đồ nào nhất ha?
Ừm. Về cơ bản ấy, thì mình cũng hay thấy là mình mua quần áo nhiều nhất bạn ạ. Bạn thử tưởng tượng ra xem nha, có những cái kiểu quần áo ở trên sàn thương mại điện tử, mình nhìn thấy có khi nó sale còn 0 đồng hay là 1 đồng á là lúc đó chả hiểu sao mình rất là kích thích để mình mua luôn. Và, kiểu, mặc dù đã, gọi là, đã trả giá rất là nhiều lần rồi, đó chính là khi mà nhận về, là chắc chắn là không thể nào mà chất lượng tốt được này, đồ lại không giống với cả những gì mà mình nhìn thấy ở trên những cái hình ảnh người ta đăng lên ấy. Mình đã, kiểu, gặp cái điều nó rất là nhiều lần rồi cơ, nhưng mà những cái lần sau đấy khi mà mình cảm thấy, ôi, ui, sao cái này có rẻ thế, tận có mỗi 10 nghìn một cái áo thôi á. Đó, thì xong rồi mình lại cắt về mình mua luôn á bạn. Và bên cạnh đó nha, có cả những cái món đồ mình mua rất là nhiều này, cái món đồ không cần thiết đó bạn ơi, kiểu như là mấy cái đèn ngủ nó dán tường hay là gì đấy này, nhà mình không hề dùng đến luôn nha, nhưng mà mình vẫn cứ mua bởi vì là nó rẻ thôi, chỉ đơn giản là bởi vì nó rẻ, mà mình mua thực sự rất là nhiều những cái món đồ rẻ đó luôn ấy. Và khi mà mình nhìn lại nha, giả sử là ở trong cái tủ đồ của mình, thì thực sự là không có nhiều những cái thể loại quần áo nào mà nó thực sự chất lượng mình có thể mặc luôn ấy, toàn những cái đồ ừ, đúng rồi, nó toàn là, kiểu, đồ kém chất lượng thôi bạn ạ.
Ừm. Áo. Ô, vậy hả? À. Ừm, mình hiểu. Ờ. Ừm, mình hiểu nè. Ừm. Mình hiểu rồi. À, vậy hả? Ừm, mình hiểu rồi. Và bạn là thường mua đồ mặc nhiều nhất, nhưng mà ngoài ra thì cũng có những cái món đồ mà đôi khi thực sự là hổng có cần thiết, đúng hông? Mà bạn cũng mua nhiều. Ồ! Vậy thì cho mình hỏi là bạn có cái giới hạn ngân sách tha vô không? Hay là bạn ưu tiên cái việc chất lượng trong thời điểm dài hạn hay không?
Đúng rồi. Ờ, cái này nha, thì nó lại là một cái khiến cho mình không có nữa bạn ạ. Đó chính là mình không hề có một cái giới hạn về cái số tiền mình cần phải mua sắm ở trong tháng đâu nha. Nói chung là ừ, đúng rồi, mình cứ thấy nó rất là rẻ đó. Mình cứ nghĩ rằng là, ô, cái này 10,000, 1,000, sale 0 đồng, 5,000, 7,000 các kiểu. Nó t tốn được bao nhiêu tiền cơ trứ? Xong rồi mình mua rất là nhiều luôn. Xong rồi đến cuối tháng nha, ôi, hóa ra là cái tiền mua của mình nó thực sự khá là lớn luôn á. Và nhiều khi nó vượt ngân sách của mình nhiều luôn na. Nhưng mà mình chưa có một đái kế hoạch rõ ràng hay là một cái giới hạn gì rõ ràng, cho cái việc mình cần phải kiểm soát cái số tiền mình mua sắm cả bạn ạ.
Ờ! Vậy luôn á hả? Ồ! Ừm. mình hiểu nè. Có nghĩa là nó đang, ờ, hơi thoải mái một xíu, đúng hông? Khi mà không có một cái giới hạn ngân sách nào, và, ờ, cho mình hỏi là như vì vậy đó nó có ảnh hưởng lên cái, ờ, chi tiêu tháng của bạn hay không?
Chuẩn luôn. Có bạn ạ, kiểu như là, thường thường ấy là mình sẽ mua sắm vào những cái ngày đầu tháng, bởi vì là hãy rất là hay có, cái kiểu, sale lương về mà nó thì mình sẽ dành để cho mua sắm trước. Xong rồi vào tầm tầm vào giữa tháng hay là cuối tháng nha, mình cần phải chi cho những cái khoản thiết yếu của gia đình như là, kiểu, tiền thuê nhà này, tiền điện, tiền nước, ưm, xăm xăng xe các kiểu á đó bạn. Thì nha thì mình cũng, ơ, đ ôi thực sự rằng là mình không còn bao nhiêu để chi trả những cái việc đó luôn, và mình lại phải dùng cái thẻ tín dụng này, đó, cái thẻ trả trước ấy bạn, đó, để mình, a đ áp vào những cái đó. Vậy nên nha, mình cũng s kiểu, mỗi tháng mình đều rất là cố gắng trong cái việc vừa phải, gọi là, cân đối cho cái việc trả những cái khoản thiết yếu này, xong rồi những tháng sau hồi đầu tiên mình cũng phải trả cho để áp vào cái thẻ tín dụng của mình luôn, để nó nó không bị tích lãi ấy bạn, đó, nên là cũng rất là khó khăn cho những cái chi tiêu hằng tháng luôn nha.
Ừm. À, mình hiểu rồi. Ờ. À, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Đồng ý, đồng ý. Ồ, vậy thì cho mình hỏi là bạn có gặp cái khó khăn nào khi mà bạn chọn, ờ, một món đồ mà nó bền nè, nó chất lượng tốt hay không?
Thì mình thấy rằng là nó sẽ là, kiểu, mình khá là tiếc tiền ấy bạn ạ. Chị gái của mình nha thì lại có cái thói quen mua sắm trái ngược với mình luôn, có nghĩa là chị ấy chỉ đơn giản là t có chỉ khoảng tầm 3 bộ quần áo thôi chẳng hạn, cho mỗi mùa, nhưng mà thực sự rằng là những cái bộ đồ của chị ấy rất là tốt từ những cái hãng cao cấp luôn nha, và giá tiền chắc chắn không phải là nhỏ. Và chị ấy cũng bảo rằng là cái đó mới được gọi là, kiểu, cái mua thông thái chứ không phải là mình. Ưm, thế nhưng mà, kiểu, mình thì lại yêu thích cái đồ rẻ cơ bạn ạ, mình cứ thấy đồ rẻ là mình mua luôn, còn đâu đồ đắt thì mình lại tần ngần, bởi vì rằng là, kiểu, nó đắt mà. Mình không nghĩ đến là nó sẽ có giá trị sử dụng lâu dài đâu, mình chỉ cảm thấy là "Ôi, cái món đồ này đắt thế!", kiểu, mình mua thì liệu nó có bị đắt quá không, có, kiểu, cảm thấy cái giá trị của nó có xứng với giá tiền không nha. Đó, nhiều khi mình cảm thấy như thế và, cái kiểu, mình lại ưu tiên mua nhiều những cái món đồ rẻ hơn là mua một cái món đồ đắt nha.
Tiếc tiền. Vậy hả? Ừm. Ờ, vậy luôn hả? Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ờ, đúng rồi. Mình hiểu nè. Ừm. Rồi, vậy thì á, bạn có muốn là bây giờ mình sẽ thay đổi cái thói quen mua sắm mình ngay lập tức luôn hay không, hay là mình sẽ muốn nó thay đổi từ từ, từ từ thôi?
Nếu được nha, thì chắc là mình sẽ mong muốn là thay đổi ngay lập tức luôn đấy, bạn ạ. Bởi vì rằng là mình thấy là ngấy thói quen này rất là xấu luôn. Nó ảnh hưởng vừa ảnh hưởng đến cái thâm hụt chi tiêu hàng tháng của mình này, vừa khiến cho nhà mình toàn những cái món đồ không cần thiết mà lại chả dùng được ấy. Nên nếu mà có thể thay đổi ngay được, ừm, thì mình vẫn mong muốn được thay đổi ngay lập tức luôn nha.
À, vậy hả? Ờ. Mình hiểu. Ừm, rồi, khi mà mình nghe bạn nói như vậy đó, thì một phần nào là mình cũng hiểu rồi những cái tình trạng mà bạn đang phải trải qua. Và mình, ờ, ví dụ bây giờ mình sẽ đưa ra một cái hướng như thế này ha. Thì đầu tiên đó, bạn có thể là xác định cái nhu cầu thực sự trước khi bạn mua, để mà bạn tránh mua theo cảm xúc. Khi mà hồi nãy mình cũng có nghe là bạn sẽ dễ dàng bạn bị kích thích bởi những cái, ờ, chiến dịch, ờ, sale nè, hay là, ờ, những cái ngày hội mua sắm, đúng hông? Nhưng mà bạn lại quên đi cái nhu cầu thực sự của cái món hàng, khiến cho bạn mua rất là nhiều món hàng mà bạn hổng sử dụng tới luôn. Và trong những cái món hàng như vậy là hổng có cái món nào nó chất lượng hết đó. Ờ, thì hông biết ừm, thì hông biết là cái việc xác định nhu cầu thực sự trước khi mua và bạn tránh mua theo cái cảm xúc của bạn đó, thì hổng biết là nó có phù hợp với bạn hay không nè?
Ồ. rồi. Ừm. Đúng ha. Ừm, hoàn toàn chính xác luôn. Ừm, mình rất là đồng ý với cái lời khuyên của bạn luôn đấy, bạn ạ. Bởi vì khi mà nghĩ lại nha, có khi là, kiểu, cái nhu cầu của mình không cần nhiều đến thế so với cả cái số lượng quần áo hay là số lượng đồ dùng mà mình á bạn. Và có lẽ là, kiểu, mình đúng là như là, kiểu, mình chỉ cần một vài bộ quần áo để mình mặc thay phiên nhau thôi, và quần áo nó phải thực sự là cảm thấy tốt nha. Bởi vậy nên là đúng là như bạn nói hay là, kiểu, những cái đèn ngủ của mình nữa ấy, thực sự nhà mình chả cần đèn ngủ gì cả, nhưng mà mình vẫn cứ mua vì nó rẻ. Vậy nên là, kiểu, mình nếu mà mình suy nghĩ đến cái nhu cầu sử dụng của mình trước khi mình mua ha, thì có lẽ là mình có thể giảm được đi cái số lượng mua khá là nhiều luôn ấy, bạn ạ. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Đúng rồi đó, đó, đúng rồi, đó. Và bạn cũng có thể là bạn ưu tiên những cái món đồ mà bền hơn nè, đa dụng hơn, có thể sử dụng lâu dài. Bởi vì bạn chính bản thân bạn thì mình cũng thấy là bạn đã nhận thức, có cái sự thay đổi trong nhận thức rồi. Có nghĩa là những những cái món đồ mà giá rẻ đó thì nó lại không có chất lượng, đúng hông? Mình có thể mình mua nhiều nhưng mà nó lại hổng có chất lượng. Thì bây giờ mình có thể mình thay đổi một chút xíu là mình ưu tiên những cái món đồ bền hơn, đa dụng hơn và có thể sử dụng lâu dài hơn, mặc dù á, là giá tiền của nó có thể là nó hơi đắt hơn một chút xíu nè, nhưng mà bởi vì nó chất lượng cho nên là mình có thể mình xài nó trong một khoảng thời gian dài. Thay vì là bây giờ mình cứ mua nhiều mình hổng xài hoặc là mua nhiều mà nó dễ hư, xong mình cũng phải mua lại thì như vậy là nó vừa phiền mình nè, mà nó cũng ảnh hưởng lên cái việc mình sử dụng tiền cho nó mà đó. Thì hông biết là bạn có thể ưu tiên cho những món đồ bền hơn, đa dụng hơn hay không ha?
Đúng. Ừm. Ồ. Đúng rồi. Wow, mình rất là đồng ý luôn đó, bạn ơi. Bởi vì rằng là, kiểu, khi mà mình nghĩ đến những cái nó quần áo hay là, kiểu, những cái món đồ kém chất lượng mình mua đi ha, có khi còn, kiểu, chưa xỏ vào người lần nào mà khi nó đã rách rồi, xong rồi không dùng được rồi. Chắc là, kiểu, lúc mà mua sắm lần sau ấy, mình phải s nghĩ đến những cái lần đó này, để mà nói rằng là không được mua những cái đồ kém chất lượng nữa mà thực sự rằng là mình phải mua những cái món đồ chất lượng. Và có khi nha, khi mà mình đã, gọi là, can đảm để mà xuống tiền cho một cái món đồ chất lượng rồi ấy, thì mình cũng sẽ biết cách có thể mua sắm nó chín chắn hơn, nó trưởng thành hơn này, có những cái suy nghĩ hơn. Mà bởi vì là mình đã dùng tiền để mua những cái món chất lượng rồi thì mình sẽ chả còn tiền để mua những cái món không chất lượng nữa mà. Vậy nên là, kiểu, cái cách mà mua những cái đồ chất lượng nha, nó rất là hay luôn đấy, bạn ạ.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Đồng ý, đồng ý. Đúng rồi. Ừm. Và á khi mà bạn mua như vậy đó để mà kiểm duyệt rằng à, à, cái hàng đó nó có thực sự chất lượng hay không, thì bạn cũng có thể là bạn so sánh thông tin nè, bạn xem nhiều cái đánh giá trên nhiều nền tảng và, ờ, coi rằng là cái điều đó nó có bảo hành hay chưa, cái vật đó nó có bảo hành hay chưa, trước khi là mình xuống tay mình quyết định mình mua hàng. Đó, và ừm, hồi nãy mình nghe đó là bạn cũng chưa có thiết lập một cái ngân sách hay là một cái chiến lược khiến cho cái việc là bạn mua hàng nó bị ảnh hưởng lên chi tiêu hàng tháng rất là nhiều. Thì bây giờ đó, bạn cũng có thể là bạn thiết lập ngân sách nè và cũng như là chiến lược để mà mình mua hàng khi mà mình thực sự mình cần thiết, và mình sẽ không mua nhiều đồ rẻ nữa. Mình sẽ để dành tiền đó, mình để dành tiền mà mình mua những cái đồ rẻ như vậy, mình sẽ tập trung để mà mình mua một cái món đồ mà nó thực sự chất lượng, một cái món đồ nó bền, nó đa dụng. Đó, thì hông biết là cái cách thiết lập ngân sách này nó có phù hợp với bạn hay không ha?
Ừm. Đúng rồi ha, đúng rồi ha. Mình cũng đồng ý luôn này. C có lẽ là từ tháng sau nha, mình cũng phải tập cái cách để mình thiết lập cái ngân sách của mình: chia ra thành từng cái quỹ, quỹ nào cho cái quỹ đồ dùng cần thiết, thiết yếu là mình mua sắm mình không được đụng vào cái đó. Mình chỉ mua sắm trong cái quỹ mà mình được, gọi là, đã, gọi là, đã khoán từ trước rồi thôi, là mình chỉ mua sắm cho cái khoản đó thôi, khi mà hết rồi thì sẽ ngưng lại. Thì như thế nha, mình sẽ có được một cái suy nghĩ kỹ càng hơn trước khi mà mình xuống tiền mua một cái món đồ gì đó này, bởi vì là, à, giới hạn thôi mà. Đó, và mình cũng sẽ có những cái suy nghĩ nó nghiêm túc hơn với cái món đồ mình định mua là gì. Và ph có lẽ là mình cũng sẽ dồn tiền để mua những cái mua đồ chất lượng hơn là những cái thay vì là cái số lượng mua nhiều mà chả dùng để làm gì này, một cách rất là hay luôn. Cảm ơn bạn nha!
Ừm, đúng rồi! Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Không mu Chắc chắn luôn. Đúng rồi! Đúng. Ừm, hông có sao hết nè. Và bạn cũng phải nhớ nha, bản thân của mình đã làm việc rất là mệt mỏi rồi, cho nên là đôi khi mình cũng nên cho phép bản thân mình được, ờ, chi tiêu một chút xíu chứ cũng đừng nên là thiết lập một cái ngân sách nó eo hẹp quá. Ừm, chúng ta cứ làm mà chúng ta không, ờ, dành những cái trái ngọt như vậy cho bản thân của chúng ta thì đôi khi là bạn sẽ bị phản ứng ngược lại. Có nghĩa là bạn sẽ bị những cái chiến dịch sale nè, những cái chiến dịch mà kích cầu, ờ, mua đó, nó ảnh hưởng lên bản thân mình, và mình nghĩ là, à, bây giờ cái hàng này nó giá rẻ, đó, thì mình có thể là mình chi trong cái khoảng là, ừm, nhiêu đây, mình vẫn còn dư bao nhiêu đây, thì vô hình chung là nó sẽ bị ảnh hưởng lên cái việc là bạn đang tập trung cho chất lượng thay vì số lượng, đó.
Ờ, đúng nhỉ? <laughs> Chuẩn luôn. Ừm. Mình đồng ý này. Ờ, có lẽ là mình cũng đừng có quá là keo kiệt với bản thân quá mà nên buộc có một cái khoản mua sắm nó đủ dùng cho mình, đủ để mình có thể mua được những cái món đồ cần thiết mà là mình cảm thấy hợp lý, cho là những cái món đồ chất lượng này, là món đồ xịn sò, có cách bảo hành như bạn nói ha. Đó, thay vì là mình cứ đi vung tiền cho những cái ngày sale các kiểu, rước những cái đồ không cần thiết về nhà mình ha, như là không được. Ờ, cảm ơn bạn rất nhiều đã cho mình lời khuyên ngày hôm nay nha!
Ừm. Đúng rồi! Đúng rồi nè. Ừm. Ừm, đúng rồi.